あの、ちょっと相談があって、アドバイスをしていただきたいんですけれども。はい。し、あの、仕事を自宅でフリーランスでやっているんですね。
あ、はい、もちろんです。 ええええ。
なので、ちょっとこうね。あの、仕事と私生活の境目がないですよね。なんかもう、ずっとパソコンの前で仕事をしてるんで。もうなんかすもうその流れでずっと行っちゃう。食事とかね、あの、ま、お風呂とか以外はもうずっとその流れなんですよ。で、ま、例えば食事とかしてても、ちょっともう気になっちゃうし。まあ、家なんですぐ、ま、あの、仕事のチェックとかもできるんですよね。なので、ま、それはとてもいいんですけれども。逆にこの、メリハリがないくなっちゃって。そこをね、なんとかもうちょっとこう、くっきりに分けれたらいいなと思うんですけれども。ちょっとね、どうしたらいいのか、ちょっといまいちわからないんですよね。
うん。 うん。 はい。 ええ。 うん。 うんうん。 うん。 そうですよね。うん。 ええ。あの、お仕事の時間っていうのは基本的に、まあ、フリーランスでやられてるので、何かお仕事の都合で、こう時間が変わっていくっていうことは、あるかもしれないんですが。ざっくりとした基本の時間っていうのは、ご自身で決められたりしてるんですか？もう、朝の9時から、夜の5時までにして、あとはもうちょっと、あの、臨機応変にしようとか。そういった形で何かこう、自分自身で、その就業時間についてのルールっていうのはありますか？
はい。 はい。 うんうん。 はい。 うん。 はい。 あります。だいたい朝、うーん、7時前後ぐらいから、ま、12時ぐらいまでやって、で、ま、お昼1時間ぐらい取って、で、3時半ぐらいまでやって、ちょっと、そっから早めにお風呂なんですけど、お風呂入った後に夕食取って、で、7時ぐらいから、また、出来るだけやるみたいな感じですかね。
はい。 はい。 うん。 ええええ。 うん。 あああ。 じゃあ、結構、あの細かくは、こう、しっかり時間区分はしてるけれども、まあ、あの、働く時間は割と多めに取られてるって事なんですね。
そうですね。もう、あの、出来るだけやりたいので、あれば、もう、ほぼやりたいって感じなんですよね。
うーん。 あ、そうなんですね。あ、じゃ、ご家族の方は、その、この、ご自身の、こう、時間の配分っていうのは、どのように、こう、ちょっと組み込まれてるんですか？
うんうん。 はい。 と一人暮らしなんで、もういつ全然自分で全部出来ちゃうんですよ。仕事、なんで、混ざっちゃうんですよね、逆に。
ええええ。 あ。 もう、ずっうーん。 そうですね。そうすると、もう、てんとご自身が、こう、やりたいだけやろうって思ったら出来ちゃうって事なんですね。うーん。そのお仕事で、じゃあ、こう、やって、朝からやって、まあ、休憩をしてって言う時に、あの、例えば少し、こう、デスクから離れた時に、あの、何て言うんでしょうね、こう、視線を変えられるような形で、あの、移動はされますか？例えば、まあ、こう、デスクワークをしてて、で、ちょっと休憩の時、ね、ランチの時とかは、こっちのこうソファーに座って、少しこう休憩モードに入ろうみたいな、なんかこうちょっと場所を変えるすてスイッチを変えるみたいな、何かそういった、なんかこう、ご自身のルーティンみたいのってあるんですか？
そうなんですよ。 うん。 はい。 はい。 うんうん。 はい。 はい。 はい。 はい、一応あります。で、ま、休憩の時はちょっとあの、ふなんだろう、筋トレをちょっとしするようにはしてるんですね。うーん。なので、ま、でも、なんかやりながらやっぱりちょっと考えちゃったりとかもするんですよね。うん、次何、あれやろうかなとか、うーん。なんかこう頭ん中で常にこう
ああ、い、ね。 うーん、はい。 ええ。 そうなんね。
考えてる状態ではあるんですよね。
うん。じゃあ、こう場所をちょっと変えたりとかしても、まあ、なんかこう、リフレッシュはしているようなんですけど、頭はそのまま仕事モードのままっていうことなんですね。うーん。
はい。 うん。 そうなんです。うーん。
そうなんですね。あとは、じゃあ、えっと、そのなかなか、じゃあこう、お家の中で切り替えっていうのが難しいっていうことなんですけど、休日っていうのはもうしっかりと、この日が休日だっていうのは決まってらっしゃるんですか？
うーん。 はい。 決まってないんですよね、これも。うーん。ただやっぱり、あの、なんだろう、仕事フリーランスなんで、ある時はぐわってあって、ない時はこう、割とこう静かになる時もあるんですね。で、静かになる時はちょっと他の仕事探しで、そう、やっぱそっちの方でこうやったり。
ううーん。 どういうふうにそのはい。 ええ。 うん、ふん、うん。 あ、うん。 ええ。 うーん。
ていうのもあるので、こうなんうん、きっちり何曜日と何曜日みたいなのはないんですよね。
分けてないんですね。あ、そうするとなかなか難しいですよね。例えばね、な、1日に1回この日は休日だって決めて、こう分かりやすいですけど、ぱり、なかなかそうやってね、ご自身で仕事をこううまく組み込んでると、なかなかこう、この日を休みにしてしまえって言うと、じゃあ仕事がその日入ってきちゃうと、こ、自分のルールだけでそこを、し休みにしていいのかっていう葛藤もありますもんね。
はい。 うん。 あう。 ふふん。 そうなんです。 はい。うーん。
うーん。そう、すごく、あの、フリーランスで働かれてる方ってほんとに尊敬します。もうねんか、どうやってマネージメントしてるのかなっていうふうに思うんですけど、やはり皆さんいろいろこう悩みを抱えながらこう進めていっているんですね。
はうですね、なかなかね、やっぱりその、もう、例えば、ね、5時から9時まで仕事行くってなると、もう帰ったら多分皆さん自分の時間でね、ほっとしてうーん、で、ま、お休みの日はお休みって感じのこう区切りがね、メリハリがあると思うんですけども、その、まあ、ちょっとメリハリがなかなかね、こう、作りにくいっていうところがあるんですよね。まうーん、そう、そこがちょっと難しくて、それで、ま、自分の中では、もう、もうお風呂の時間はもう早めにって決めてて、もうその時間だけは、あえてもうきっかり決めてるんですね。うーん、あとはほんとにもう
うん。 そうですね。うーん。 ええ。 はい。 にえ、うーん。 うーん。 はい。
特にね、もうきっちり何時って感じにはやっぱり、なかなか決められないような、感じなんですよね、生活が。
うーん。 うーん、ね、じゃあお忙しいと思うんですけど、お体とかそういうのに支障が出たりとか、そういうことは大丈夫ですか？
うん。 は、だい今のところは大丈夫です。
あ、うーん、あ、じゃあ、よかったです、ね、もしそれで無理されすぎてね、体調が悪くなってしまったら、すごく大変なので、あんまり無理されないようにしてって思ったんですけど、あとはなんか、なね、なかなかこう私生活とこう、時間だったり曜日だったりっていうので、あの、切り替ううえることが出来ないっていうのは、ね、お話聞いてて思ったんですけど、もう何か、うーん、仕事の延長かもしれないんですけど、リサーチをちょっとこう休憩みたいな感じでリサーチをするとか、なんかこう、仕事なんだけど、これって自分でぬご褒美としてもなるなみたいな、なんかこう、ものがあると、うーん、いいのかなって思うんですけど、例えば私以前食品会社にこう、あの
うん。 うーん。 はい。 あえ。 うん。 はい。 うん。 うん。 うんうんうん。
通ってる人の例を聞いたのが、その人はあの、食品が仕事メインなんだけど、し食べ物も好きだから、これが、仕事なんだけど、趣味なんだよっていうのを聞いたことがあって、ああ、確かに食品のことを考えることは仕事だんだけれども、あの、食べるの好きだったら、趣味でもあるんだなっていうのを聞いた時に、あ、この人って仕事をエンジョイしながら、趣味もエンジョイしているんだなっていうのを聞いたことがあるんですが、何かそうやって、お仕事の延長なんだけども、自分の趣味にも繋がることっていうのを、あの、なんかこう、う上手く？こう組み合わせられると、ちょっと、じしきっかりこう、し線を引くのは難しくても、私生活をこう楽しむこともできるっていうことが、なんか、うーん、仕事を長く続けるコツなのかなっていうのを、なんかこう、思うんですが、いかがですか？
ええええ。 はい。 うんうん。 ええええ。 うん、ふん。 はい。 ううん あ、うん。 うん。 うーん。そうですね。うん。なんか、やってる仕事はほんとに好きな仕事なので、そうやって考えると、うん、いいかなって今ちょっと思いました。
はい。 はい。
うん。なんか仕事仕事だけど仕事って考えないで、ま、趣味として考える。
ね。うん。 はい。 ええ。
て言うと、ま、仕事と私生活をちょっと、ま、分けてる風になるのかなって、ちょっとね、今思いました、それ聞いてて。
そうですね。なんかくっきり分けるっていうことがもし可能だったら、ね、あのきっともっと、あ、オンオフみたいな感じでメリハリがつけられるのかなと思ったんですが、お話を聞いてるとね、なかなかこうあのすごくおいお仕事を一生懸命されて責任感も強い方だなっていう風にお見受けしたので、なかなかこう、ここからはもうオフですっていうことが難しいのであれば、やっぱり自分の、ね、こうこうプライベートな時間も大切にされた方がいいのかなと思った時に、なんかこう仕事の延長で楽しめることをちょっと増やしていくと、なんかこう、自分自身もなんかこう、境界は曖昧になままかも知れないですけど、気持ち的な境界がこうちょっと作れるのかなっていうふうに思いましたね。
うん。 うん。 うんうん。 ええ。 うん。 うん。 ええ。 うん。そうですね。なんか敢えてこう自分の中でこう境界っていう風に決めないで、ちょっとこう、ボカした感じで、今ちょっと伺ったみたいにする方が、ちょっと気持ち的にも、なんかそんなにいちいちこう、キッパリね、しなくてもいいんだなっていうのは今、ちょっとか感じました。
うん。 うん。 うん、ね。そこに、もしはい。
うん。なんか敢えてね、そんなことあの区切らなくてもいいんだなってちょっとね、今、感じましたね、聞いてて。うん。
うんうん。しっかりね、自分自身でこうリラックスする、お風呂に関しては、もう絶対ここは曲げられないんだっていう風におっしゃってたので、ま、そういうところはしっかり持ちつつ、ちょっとこうなかなか調整が難しいところっていうのは、なんかそういうこうちょっとグレーにして、あのあんまりそこにこうキッチリしたルールをせせずに、こう自分が心地よいこう位置で、こうなんとなくな境界を作って、こうご自身を守っていくっていう方が、きっと、すごくしっかりお仕事されてる方なので、あまりね、こう自分で、あ、しっかりこれを分けないとっていうところで、こう必要のないストレスをかけてしまうのはもったいないなっていう風に感じましたね。
はい。 うん。 うん。 うん。 うん、そうですね。なんかちょっとこれからは今、あのアドバイスして頂いたみたいな感じで、こう敢えてね、そんなくっきり分ける必要がないんだっていうことが分かったので、もうちょっとこうユルいユルい感じっていうのかな、そんな感じでちょっとこう考えて、仕事と、ま、私生活を、もうこう両方ね、楽しめるような感じでやっていけたらいいなって思いました。いろいろ教えて頂いて、どうもありがとうございました。
はい。 うん。 いいえ、少しでもね、あのなんかすあのストレスなくお仕事を長く続けられるように応援してますので、無理されないように頑張って下さいませ。
はい、どうもありがとうございました。